ต้องขอโทษด้วยนะคะ ค่ะ เอ่อ ที่ทำให้มีเหตุการณ์หรือประสบการณ์ไหนที่ทำให้ รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นก็เหมือนเราสามารถ เอ่อ สัมภาษณ์ ผ่านค่ะ แล้วได้งานนั้น ๆ เราก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่า โอเค สิ่งที่เราเตรียมตัวมาหรือว่าสิ่งที่ อ่า เราได้แสดง ตัวตนออกไป ตอบคำถามออกไปเนี่ย เขาเลือกเรา แสดงว่าเราก็เป็น 1 ในคนที่พร้อมหรือว่ามีคุณค่าสำหรับ งานนั้น
ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ